Kendi yemeklerimi yapmayı herhâlde 9 yaşında başladım ben. Böyle, eee Evet, evet, kendi kendime, yani, izliyordum tabii, annemi yemek yaparken, böyle, o mutfakta zaman geçirirken ya da anneannemi. Ama, hani, böyle, hiç kimse de bir şey öğretmiyordu aslında, doğrudan bak buna da bu konur falan gibi. Böyle bir
O! Bayağı erken. Hı hı. Hı hı. Hı hı, sen bir çocuk olarak uzaktan izliyordun gibiydi, aslında.
Evet, evet. Böyle, annemle babam bir şeyimiz vardı, portakal, limon bahçemiz vardı. Oraya çalışmaya gitmişlerdi, bahçe sulamaya. Eee, bizi abimle evde bırakmışlardı. Böyle, hani, bir empati yaptım herhâlde o çocuk aklımla. Onlara bir yemek hazırlayayım, geldiklerinde yemek hazır olsun diye. 9 yaşındaydım hiç onu u
A! Harika. Hımm. <chuckles> Empatisi çok yüksek bir çocukmuşsun.
Evet, evet, böyle, şey, bir i kız çocuğuydum küçükken de. Sorumluluklarını falan sonradan bunun zorluklarını yaşadım hayatta ama o yemek, mesela, bir menemen yapmaya çalışmıştım. Böyle, domatesi, biberi falan, her şeyi koyup, böyle, soğan da koymuştum diye hatırlıyorum. Onu, böyle, pişirmiştim, iii, yumurtasız bir şekilde. Ondan sonra, eee, böyle, aslında, biber, domates ve soğandan oluşan bir şey yaptım ve, böyle, heyecanla babamı karşıladığımı hatırlıyorum. Yoktu. O zaman yumurta konulması gerektiğini bilmiyordum menemene demek ki.
Nasıl yapmıştın? Hı hı. Hı hı. İçinde yumurta yok muydu? Galiba çok, eee, şey, eee, gözlemlediğin bir yemek değilmiş. Belki o sırada, hani, anneni izlediğini söylemiştin. Bir şeyler eksik kalmış. <chuckles> O da olabilir.
Değilmiş belki de <chuckles> ya da belki de ben sevmiyordum o dönemde, bil bilemiyorum. Sonra babam onu yedi ve, böyle, o kadar sevindi ki ben heyecanla size yemek yaptım falan filan dedim, böyle. Babam onu, böyle tabağını bitirdi. Bitirdikten sonra dedi ki çok güzel olmuş, bir dahaki sefere yağ da koy, dedi. <chuckles> Evet.
<giggles> Ama çok güzel bir şekilde, aslında, yani, senin cesaretini kırmadan sana, böyle bir, hani, doğru yolu göstermiş ama, eee, o cesaretini de, eee, tutmanı sağlamış aslında.
Değil mi? Evet, evet, öğretmendi zaten babam benim. Eee, böyle, muhtemelen o pedagojik bir şekilde yaklaşmayı biliyordu. Annem, mesela, hiçbir şey dememişti ama babam, böyle, onu, böyle, söyleyişi hâlâ gözümün önüne gelir. O o gün, böyle, masayı falan da hatırlarım, yani. A, evet, yağ koymamışım, yağ da konuluyor ama onu yemiş, mesela, hani, ne kadar kötüydü tadı kim bilir, yani, haşlanmış soğan, biber ve domatesten oluşan bir şeyi yedi adam, yani, benim için ve o o çok kıymetliydi.
A! <scoffs> <chuckles> Peki, günü, hani, nasıl hatırladın sonrasında? Hani, sonrasında tekrar böyle bir şeyler yapmaya, eee, yemek yapmayı denemen durumun oldu mu?
Hı hı. Ya, sonrasında da, böyle, o dönemden sonra, böyle, çok aklımda kalan başka bir zaman yok bunu. Böyle, ilk anı olarak hatırlıyorum. Eee, sonra da ama, böyle, meraklıydım. Yani, b lise yıllarımda, ortaokul yıllarımda falan da, böyle, kek yapayım, işte, pasta yapayım, poğaça yapayım, falan. Hani, ana yemekten çok aslında, böyle, yan ürünler yapmayı, eee, seviyordum. O hatadan sonra da
Hı hı. O! Neler deniyordun peki? Neler denemiştin? Hani, lise zamanlarında, ııı, başladığını söyledin. İlk denediğin şeyi, lise zamanlarında hatırlıyor musun?
Hıı.

Iıı, birkaç tane yemek var ama benim herhâlde favori tarifim, eee, lahana sarması. Yani, sumaklı, ekşili lahana sarmasını çok iyi yapıyorum. Iıı, ger
I Neler? A! Nasıl yapıyorsun sumakla ekşili, nasıl oluyor?
Şimdi normalde bu sumak ekşili dolmalar, böyle, doğu bölgesinde yapılır. Türkiye'nin doğu taraflarında meşhurdur. Iıı, Antep mutfağında, Urfa mutfağında kuru dolma, kuru kabak, kuru biber özellikle ekşi sumaklı yapılır. Ben, lahana sarmasını da öyle yapıyorum ve biraz, böyle, bir önden kavuruyorum o iç içini. İçinde, işte, eee, soğan oluyor, domates oluyor, maydanoz oluyor, nane oluyor, hem kuru hem yeşil nane oluyor ve bol, eee, sumak eee, suda bekletiyorum sumağı, taze sumağı. O, böyle, bir ekşisini salıyor. O suyu onun içine katıyorum, eee, dolma içinin, sarma içinin içine. Eee, lahanayı önden haşlıyorum
Evet, doğru. Hı hı. Hı hı. I hı. A! Çok ilginç. Peki, etli mi zeytinyağlı m gibi mi yapıyorsun daha çok?
Kesinlikle zeytinyağlı. Yani, ben o sebzeye et karışması çok benim, eee, sevdiğim bir şey değil. Eee, çok da yakıştırmıyorum.
Hı hı. Hı hı. O zaman soğuk yemeyi de mi tercih ediyorsun? Tabii, zeytinyağlıysa soğuk yeniyordur.
Tabii. Hem sıcak hem soğuk yenebilir. Ondan sonra lahanayı, böyle, önden he haşlayıp sonra sarıyorum. En son, piştikten sonra da üzerine zeytinyağında, saf zeytinyağı güzel, böyle, eee, sızma zeytinyağında kuru nane yakarak, ııı, onu onun üzerinde gezdiriyorum servis ederken. Eee, çok güzel oluyor. Yoğurtla ya da yoğurtsuz, eee, genel olarak, yani, benden istenen, Ya, bir lahana sarması yapsan da yesek. Süper yapıyorsun. Hani, hiç kimseninkine benzemiyor." ııı, denilen yemeğim odur herhâlde. O geldi öncelikle aklıma.
Hı hı. Çok güzel. I hı. A! Çok ilginç. I hı. Hı hı. Hı hı. Peki, mesela, işte, sarma yapmaktan bahsettin, lahana sarması. Bu çok aslında vakit alan bir şey. Gündelik hayatında, eee, bu yemeğe ayırdığın vakti nasıl dengeliyorsun veya çok fazla vakit ayırmak senin için keyifli bir şey mi? Yoksa gündelik hayatın koşturmacasında, eee, bazen zorlanabiliyor musun? Ne şekilde dengeliyorsun?
Hı hı. Hı hı.